Non capisco perché.
Che poi io penso sempre s negli animali questo egoismo l'egoismo non esiste se so' solo le persone che hanno questo egoismo assoluto.
Ah, certo sì è vero, è vero senza ombra di dubbio proprio.
Tutamente sì. Ma, ehm, comunque, è abbastanza comune. Ogni tanto, nella vita ho sentito qualcuno che mi dice: "Ho il pitone". Ma, eh
Sì. Ah il pitone, pure io l'ho sentito qualcuno.
Ma cosa vuol dire? <chuckles> Ma non può ma lo tengono chiuso o lo lasciano uscire?
Eh quello è, lo tengono chiuso, non è che dici cioè anche perché nel pitone mo' vuoi o non vuoi, tu puoi essere pure il prato il padrone, ma quelle se lo lasci libero cioè, è pericoloso.
Sì, vabbè.